10-15 ya da 16 yaşında o lise birdeydim herhâlde. Tabii o a
Iıı, aslında yine de erken de bir giriş olmuş, yani, okul zamanı telefon da kullanmışsın.
Evet ama o zaman bir soru işareti vardı mesela okula telefon götürmek yasak mı? Küls çünkü telefon diye bir şey hayatımızda olmadığı için, bilinmiyor. Yasak dendi ilk önce sonra herkes getirdiği için gi cebimize sakladık. Derste çalması yasak dendi falan. Tabii, tabii, aynen onların hepsini yaşadık.
Hımm. Tabii. Ha, gizli gizli kullandınız. <chuckles> Peki öğretmenlerin, belki öğretmen bile kullanmıyor, belki öğretmenin yok, yani, böyle bir durumda. Iıı, evet peki eğlenceli miydi? Hani o dönemlerde öyle bir, eee, telefona sahip olmak öyle farklı bir iletişim. Çünkü belki o zaman WhatsApp'da yoktu. Hani, bu kadar yaygın değildi hiçbir şey yoktu, eğlenceli miydi? Hani o dönemleri özlüyor musun? Çünkü şu an, hani, insanlar telefonu artık televizyon olarak da kullanıyor, eee, cüzdan olarak da kullanıyor, yani, şu an çok yönlü oldu telefon. O zamanları hatırladığında aklına gelen bir şey var mı?
Evet. Tabii, tabii, aynen. Hımm. Hiçbir şey yoktu. <giggles> Hı hı. Evet, evet. Aynen. Ya, tek aklıma gelen şey, b arkadaşımızın cep telefonun tuş kilidini kilitliyorduk, onu çaldırıyorduk. Tuş kilidini bilmediği için açamıyordu. Telefonu çalıyordu, öğretmen ona kızıyordu. Yani telefonla yaşadığımız tek eğlence buydu bizim aslında. Yani oyun bir de yılan, yılandı bir de yılan oynuyorduk. Evet.
Evet. <gasps> Anladım. Eğlenceliymiş. Evet yılan oyunu, hımm, yılan oyunu. Evet, gerçekten, eee, çok keyifli zamanları da anlattın. Çok teşekkür ederim, çok güzel bir sohbet oldu.
<snorts>